जी हाँ, मैं कई दिनों से बहुत अ, कमज़ोर-सा महसूस करने लगा हूँ, मुझे कुत कमज़ोरी-सी महसूस होने लगी है, और मेरा सर जैसा एंग्जाइटी तो थोड़ी बहुत रहती है लेकिन मेरे सर क अ, म आ आए दिन मेरे सिर में दर्द होने लगा है। तो, कमज़ोरी और सिरदर्द यही 2 बड़ी समस्याएँ हैं जो मैं इधर झेल रहा हूँ, और साथ-साथ ये भी है कि अब दिन भर इस चीज़ से मुझे सुस्ती रहती है तो इससे इससे भी मुझे परेशानी हो रही है। जी।
अच्छा, उ हुँ, और एक आखिरी एक सवाल है, मतलब आप अपने परिवार के साथ रहते हैं या अकेले ही रह रहे हैं? मतलब काम की वज़ह से अलग रहना ऐसा भी कुछ है? बन मत मतलब खाना आपका अनियमित है?
हुँ, हुँ। नहीं, नहीं अ